あの、音楽がね、人に与える影響っていうのは、ま、世界だったり世代を問わずに、すごく大きなものがあるかとは思うんですけれども、あなたは、この子供の頃に、こう受けた音楽の体験とかそういったものによって、今の好みにこう影響がしてるとか、それこそ今の自分にこう影響があるよ、みたいなことって何かございますか？
はい。 ええ。 え、そうですね。やっぱりあの、自分あの、子供の頃にすごく、あの、衝撃を受けたアーティストっていうのが、えっと、マイケル・ジャクソン。
はい。 ああ、マイケルジャクソン、もう世界的大スターですよね。
あの そうですね。もうレジェンドとなってしまいました、あのマイケルジャクソンなんですけれども、あの人が、ちょうど、あの、ソロになって、え、出てきて、あの、スリラーっていうですね、あの
ええ。うんうん。 ああああ。うんうん。
なんか、あの、オオカミ男に変身してそれで、ね、ゾンビたちと踊るっていう、あの、衝撃的だったんですけれども。その、おスリラーであの大ヒットした頃に、私がその子供の頃、それを見てですね、あの、ものすごい「わあ、なんてすごいんだろう」って。歌も上手いし、あのダンスもすごいしですね。で、それによってあの、今でもその洋楽
ええ。 うんうん。
を、ええ、まあ、洋楽の方が好きになってますね。はい。
はい。 あ、なるほど。確かにね、こう子供の頃に見たスリラーであれは、なんだろう、怖い雰囲気もあるけれども、なんかワクワクする、ま、スリリングだったりとかね、そうやって引き込まれたところってすごく大きかったと思うんですけれども、そういったこう初めてね、こうご自身が洋楽に触れられた時って、具体的に言うと大体何歳ぐらいの時からですか？
そうですね。 えっと、あれはもう、そうですね、ま、物心うーん、い4歳とか5歳ぐらいだったんじゃないですかね。
あ、すごい、かなりこう早い段階でね、もう物心つくかつかないかぐらいのタイミングでもう見られてたんですね。
そうですね。 小学生にまだ上がる前だったですよね。で、もともとその家族の方が
うんうん。
まあ、あの洋楽の方も、おお、ま、好きな感じだったので、そのそれ以外にも何ですか、ビートルズとか、あと、ん
ええ。 うんうん。
え、デュラン・デュランだったかな、色々であの、その時に流行った、あ、あのマドンナとか、えっと、シンディローパーとか色々そん時に、うん、あの、流行ったですね、え、曲がいっぱいあったんですけれども、まあ、そういうのを聞いて、ふ普通に触れてたんで、だいたいその、ま、日本のね、あの、アーティストとかも曲とかも好きなんですけど、まあ
はい。 ええ。 うんうん。
主に洋楽の方を、まあ、気付いたら聞いてるということが今多いですね。
ああ、なるほど。確かにね、こうご家族、ご両親だったりとか他のね、あの、兄弟とかがもしいらっしゃれば、そういった方々が聴いてる曲とか、ま、普段家の中で流れてる曲って自然とね、こう耳に馴染んだりとか、その後もこうね、記憶に残ったりっていうのはありますよね。
はい。 そうですね。 そうなんですよね。まさにその、お、環境がそういうね、もともと、ええ、洋楽の方を、まあ、映画でもね、あの、い洋画の方っていう感じで、まあ、そっちの方のね、え、洋画、洋楽の方の影響を受けたとで、やっぱり、あの、今でもね、え、洋楽の方が、ああ、好きです。はい。
うんうん。 なるほど。こう洋楽ってね、ひとくくりに言ったとしても、ま、いろんなこうスタイルがあるじゃないですか。ロックがあったりとか、ポップミュージックがあったりとか、そういったこう、なんかミュージカルみたいなのもあるし、なんかそういうなんですかね、音楽のジャンルとかで言ったら、洋楽の、特にこのジャンルが好きみたいな、こう、ね、こう一番いんだみたいなものってありますか？
ああ、はい。 えっとそうですね。え、あんまりそのジャンルの方で、ジャンル分けで、例えばロックとかなんとかって考えたことはなくて、その時にええ
うん。
だいたいそのアーティストが好きで、それにを、それをよく聞いてしまうっていう、そういうパターンの方ですね。
ああ、なるほど。じゃあもうほんとにね、ご自身でこう耳にこうパッて入ってきて、あ、何だろうって興味を引かれたりとか、ま、好きなアーティストが出した新曲とかだとついついね、興味を持って聞いてしまうみたいな、そんな流れでこう入っていくことも多かったんですね。
はい。 あ、そうですね。やっぱり、ええ、そのマイケルジャクソンの方は、やっぱりあのスリラーから始まって、あの、ま、あの、2000年代まで、ま、あの亡くなってしまうんですけども、2000年代までこうずっと出してて、ええ、やっぱり、ね、ええ、その最後まで私ね、追ってましたね。ずっと曲は聞いてました。好きで。
うん。 はい。 なるほど。じゃ、もうほんとにね、ご自身が最初マイケルジャクソンのスリラーにはまって、でこう見られたのが4歳、5歳頃ということでしたけれども、そこからずっとこうね、マイケルジャクソンの出されてた曲とか、そういった、こう、ま、なんでしょうね、あの舞台とゆってはあれですけれども、まあ、あのミュージックビデオとかのそういった演出もね、色々とこう追いかけて見ていらっしゃったんですね。
はい。 あ、そうですね。うーん、やっぱり、その、歌だけじゃなくて、その独特の動き、ダンス。あの、一人だけじゃなくて、その、みんなで。そのバックダンサーたちとも、お、ピタッとこう ね、あの動きが合ってますので、そういうところがね、あの、やっぱり魅力的だなって思いながら、あ、聞いてましたですね。
うんうん。 ああ、なるほど。じゃあ、もうほんとに、そのね、小学生入る前から、こう中学生、高校生とかね、どんどん、こうご自身が成長していくにあたっても、結構マイケル・ジャクソン追いかけられてたんですね。
あ、そうですね。やっぱり、ええ、一生懸命、あの、歌と、歌も練習したりとかあて、あと、役の方も、うん、なんて歌ってるんだろう？ってやっぱ気になる、う、子供だったんですね。あの、何て言いますか、英語は嫌いっていう、う、人？うやっぱりクラスの中には、英語嫌いっていう人の方結構多かったんですけれども、自分は、あの、まあ、洋楽に触れてたもんですから、あの、抵抗もなく。で
うん。 はい。 うんうん。
まあ、子供の頃はあれだけど、だんだん、こう、成長していくにつれて「この人はどんなことを歌ってるんだろう？」っていうので、やっぱり、役とかも一生懸命、あ、見ながら、その意味まで、ええ、知りたいということで、あの、絶対洋楽の方は、もう役まで覚えるように、え、してました。
はい。 うんうん。 あ、すごい。でもそれって一つね、それこそ学生であれば英語の勉強って必須になってきますから、そういった勉強のモチベーションとかね、そういうご自身にとってすごくいい影響があったんですね。
はい。 そうですね。なのであの、ん、英語と音楽が得意だった、そういう子供だったですね。うん。
うん。 なるほど。でも本当にね、あの、それこそ中学生、高校生とかになってくれば、こう自分でね、その歌詞の意味だったりとか、そのバックグラウンド的なものをご自身で調べることもできるようになってくると思うんですけれども、そうやって調べていくうちに、あ、これすごいな、当時聴いてた曲で。いや、ここは本当すごかったってこう印象深い曲だったり、アーティストさんって誰かいらっしゃいますか？
はい。 えっとそうですね。すごいと言えば、あの ま、いろんな人がいるんですけれども、なかなかね、こう一番、うーん、選べないですけど、例えばじゃあ Queen。
うんうん。 あ、Queen、もうね、未だに伝説のロックバンドですよね、もうね。
そうですね。あの Queen といえばあの、ね、ボヘミアンラプソディっていう映画、あの何年か前にあの、ね、大ヒットして興行収入を当時のあの記録を塗り替えたっていう、そういうあの映画もあったぐらいですけれども。お、ま、その、やっぱり Queen ですね。
ええ。 はい。
というのが、えっと私その音楽の影響を受けて
うんうん。
で、え、ま、小さい頃から影響受けたんで、楽器。独学で、ま、ギターもやりましたけど、ピアノもやってみたいなって私は思ってて。
はい。 お、すごい。もう本当にね、そういった音楽の好みとか洋楽から入ったところでも実際に自分のね、まあそれこそ、つその後に繋がる趣味みたいな、もう自分から始められていたんですね。
はい。 そうなんですよね。だから、えっと、ま、レッスンとかも、あの、ピアノレッスンとかは全然受けたこともなかったんですけど、独学で、え、やってみたいなって思いながら、ま、ピアノは練習、う、ま、自分で弾けるように練習をしながら。で、ボヘミアンラプソディも出てきたんで
はい。 うんうん。
それをま、ひ弾いてみたいと。あれだけ、ね、流行ったらやっぱりね、弾きたくなるじゃないですか、音楽としてもね。
そうですよね。もうほんとに色々なとこで流れるし、やっぱメロディーがね、流れてしまうと聴き入っちゃいますもんね。
そうなんですよね。だから、ええ、自分でできないだろうかってやっぱり弾いてみました。そしたらね、あの、分かったのが、音楽って、あの、曲を聴くだけの場合と、実際に自分で演奏してみるのとでは、やっぱりあの、伝わってくる感動が全然違うんですよ。
おお。 はい。 あ、そうなんですか。ま、やっぱほんとにそれはね、ご自身で両方経験したからこそ、その違いとかが分かるっていうのもゆってあると思うんですけど、どうでしたか？こう、どこがより違うとか、どこがやっぱすごかったみたいな感想って、どんなものがありました？
あ、はい。 うん。 やっぱりその、おまあ、そのボヘミアン・ラプソディーの曲うを取ってみても、何て言うんでしょうね。おお
はい。
身震いするんですよ。あれ、弾いたら。
あ、もう弾いてるからこそ、やっぱシンパシーじゃないですけど、共感するものも大きかったんですかね。
はい。 あの、んシンパシーというかですね、何てゆんでしょうね。あの、なんていう美しい調べなんだと思うんです。
ああ、なるほど、ええ。
し、もう曲がうん。 もう、曲が美しくて、そのコード進行、ま、曲の流れ、音楽の流れ
うんうん。
なんですよね、コード進行というのが、ま、あって。あと優雅で上品。
はい。 あ、そうなんですね。なんか、ついついね、こう受け身でね、パッとこう耳でこう聞いてるだけだとそこまでね、あ、上品さだったり優雅さだったり、そういったこう調べのこの、ね、美しさっていうものまでには、こうなかなか意識が向かないところではありますよね。
はい。 そうだったんですよね。なかなかね、あの、それで曲を聴いてるだけでも、あ、すごいなって、この曲いいなって。もちろんその、感動はしてたんですけど。あの、なんでしょうね、やっぱり弾いてみて初めて分かる？その、なんかすごさ、やっぱりね、Queen って天才だと思いました。ああ、すごい。
うんうん。 ああ、なるほど。やっぱりね、弾いて、自分もそうやってね、あの、まあ、楽譜とか譜面に合わせて弾く、まあ、発信する側というか、その、音を作り出す側になってからこそ分かる、またすごさっていうのがあったんですね。
うん。 はい。 そうですね。もう、何てゆんでしょう。おお。
うん。
伝わってくるものは、やっぱり弾いて初めて、その、感じるものがあるんでしょうね、きっと人間は。
そうですよね。でもまたそういったものを感じられるとなるとね、あの、ピアノであったりギターだったり、そういったものをまたちょっと弾いてみよう、頑張って弾けるようになろうっていう風な また、モチベーションとかにもなりますよね。
そうですね。だからあの、ぜひね、あの、このギターギター、ピアノ、ま、に限らず、そうですね。ギターの方がね、あの、とっつきやすい。あの、ギターは3か月、ピアノは3年って、まあ、そういう言葉が、<swallows> まあ、あったりもするんですけど、大体その、初心者でもとっつきやすいのは、ギターの方なんですね。
ええ。 ええ。 あ、そうなんですね。
うん、だから、あの、是非ね、あの、楽器をやったことがないとか、音楽 お音楽が、そう、すちょっとでも好きっていう思われる方だったら、ぜひあの楽器の方もおすすめしたいですね。あの、知的活動と言いますか、その、創作活動の一つとして、一つの体験として、え、ま、やっていただけたら、何かその発見があるんじゃないかっていう風に私は個人的には思ってますね。
うんうん。 なるほど。 はい。 うんうん。 ああ、いい事ですね。でも、それもね。ご自身が子供の頃に始まった洋楽。そういったものから、こう、少しずつ興味を持っていて。まあ、意味を知りたい。そして自分でも、ちょっと、それを弾いてみ弾けないだろうかというところからね。こう、好奇心から、こう、誰かに強制されるわけでもなく、自分で、こう始められていったっていう、その過程ですかね。それが、すごく素敵に感じました。
うん。 うん、ありがとうございます。あの、ね。やっぱり、その まあ、それを弾いて、ええ
うん。
その音楽の方をこう、もっと知るもっと感動、そして、その、まあ、大きく言えば、人生にも、まあ、深みが出るんじゃないかなって、心が豊かになると言いますか。やっぱり、いまあ、映画でも、まあ、洋画の話もちょっとしましたけど、まあ、映画もそうなんですけど、おお、まあ、音楽、曲、楽曲、まあ、いいものに触れれば、やっぱり、あのね、それだけ、心が豊かになるんじゃないかなっていうのが、あの、今までやってきて、あの、経験上、そう思いますね、やっぱり。
うんうん。 ええええ。 はい。 なるほど。いや、ほんとに深いですね。ちなみにこう今でもね、あの、ギターであったりとか、あとはそのピアノで、洋楽を弾かれる機会っていうのはあるんでしょうか？
えっと、最近はですね、なかなか忙しくてあの、楽器の方はあの、出来なくですね。ええ、もうギターの方はあの、何すか、学生時代にあの、ココピーバンドをやっててっていう感じなんで、あの、やったのは長くやったのはあの、ピアノの方がやね、長かったんですけれども、うん、で、ま、最近はちょっと忙しくて、なかなかあの、そっちの方には やれてないですね。
あ、そうなんですね。うんうん。 ええええ。 うんうん。 なるほど。それでもね、まだ未だにこうね、ハマった洋楽とか好きな洋楽っていうのはこう、探したり、ご自身でも聴かれる機会っていうのは多いんですか？
いやっぱりあの、ミュージカルドラマのね、あの、glee っていうのが結構パロディーあ、パパロディーというか、なカバーなんで、それを聞けばね、もう往年のヒットナンバーが聴けるっていう、ま、これもあの、おすすめのドラマではありますね。はい。
ええ。 あ、なるほど。でもね、いろんな形が変わったりしながらも、やっぱり洋楽が好きだっていうその気持ちからいろんなことを始めたり、動いていったっていうお話聞かせていただいて、すごくこう、ためになりました。ありがとうございました。
ありがとうございました。